Ồ, vậy là mình sẽ thay thế, cái, việc sử dụng điện thoại bằng các, ừm, hoạt động mà mình thích, đúng hông bạn?
Đúng rồi, đó.
Ừm, hay ha. Ồ, để mình nghĩ coi, mình hiện là cũng có một vài hoạt động thích á, nhưng mà thường thì mình cũng hông dùng, tại vì cái điện thoại nó tiện lợi quá đi. Thì mình cũng có 2 cái sở thích như là đọc sách nè, đặc biệt là, ờ, sách về chuyên ngành của mình á, hoặc là một vài cuốn sách, ơ, ơ, giải trí như là truyện hay là, ờ, tiểu thuyết, mình cũng rất là hay đọc. Ừm, ngoài ra thì mình cũng thích, ừm, nghe nhạc nữa, hay là cũng thích, ơ, ngồi <chuckles> ngắm trời uống trà, kiểu, kiểu vậy, mình cũng thích. Thì hổng biết là những cái hoạt động đó nó có thể giúp mình thư giãn hông vậy bạn? Hay là nó có ảnh hưởng gì, ờ, đến giấc ngủ ban đêm của mình hông?
Ừm. Hiểu. Quá đỉnh. Ừm. Trời ơi. Ừm.